जी, मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ससुराल में मुझे अपना जगह बनाने में बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि अभी तक मुझे अपने ससुराल में स्वीकारा अ, नहीं गया है और काफ़ी बार स्थितियाँ बड़ी असहज हो जाती हैं मेरे लिए। और मुझे जब मैं उन लोगों के साथ में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या बातें करूँ, इन लोगों से और किस तरह से व्यवहार करूँ, जो मैं इन लोगों के साथ घुल-मिल पाऊँ और इनसे अच्छे से वार्तालाप कर पाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का अ, सामना करती हूँ, जब मैं उन लोगों के साथ रहती हूँ या उन लोगों के ग्रुप में बैठ जाती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता मुझे अ, क्या बोलना है उन लोगों से।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ। और अगर मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँ कि अ, जैसे कब आपकी शादी हुई है और किस तरीके के मतलब कौन-कौन लोग हैं आपके घर में? और किस-किस से ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप नहीं अ, मतलब थोड़ा-सा स्वीकार जो आपको लग रहा है कि ऐसा क्या लग रहा है कि कौन-कौन नहीं कर पा रहा है?
जी। अ, जी। जैसे मैं बताऊँ अभी मेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं और वैसे तो मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ जहाँ पर उनका ऑफ़िस है, मैं वहाँ वहाँ रहती हूँ। लेकिन जब हम छुट्टी में अ, जाते हैं, तो जैसे वहाँ पे अगर मैं लोगों की बात बताऊँ, तो पूरी जॉइंट फैमिली है हमारी। और मेरी मेरे सास-ससुर, मेरे जेठ-जेठानी और हम लोग हैं और बाकी मेरी अ, नंदे हैं, 2 नंदे भी हैं मेरी, और जब मैं वहाँ पर जैसे ही पहुँचती हूँ ना, तो ओ मतलब मुझे अजीब-सा अ, लगने लग जाता है और जब मैं अ, उनके साथ अगर मैं बैठती हूँ, तो मुझे न ढूँढ-ढूँढ के बातें करनी होती है कि मैं क्या ऐसा बोलूँ कि अ, ये लोग मुझे पसंद करें या मेरी बातें सुने या मुझे इतना तवज्जो दें। तो ओ मुझे बातें नहीं आ रही होती हैं, लेकिन मैं फिर भी बना-बना के कुछ-कुछ बातें करती हूँ। तो इस तरह से मुझे अ, लगता है कि मेरे को उनको स्वीकारने में या उन्हें मुझे स्वीकारने में अ, बड़ा संघर्ष हो रहा है।
जी। हुँ, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। देखिए अ, आपने कहा कि 2 साल हो गए हैं तो क्या अभी भी आपको वही शुरुआती दौर लगता है? या ऐसा होता है ना, कि शुरुआत में जो था उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ चुके हैं और अभी थोड़ा-सा लोग एक-दूसरे को समझने लगे हैं, थोड़ा-सा अ, एडजस्ट हुए हैं स्वीकार हुआ है। ऐसा कुछ लगा आपको कि कोई बदलाव आया है, एकदम शुरुआत से लेके अभी तक जो 2 साल का बीच का जो गैप था?
जी। उम्म, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल कुछ भी चेंज हुआ है क्योंकि 2 साल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने रही होंगी वहाँ पे और जैसे अ, 6 महीने में 1 छुट्टी फिर बाद के 6 महीने में 1 छुट्टी, तो इस तरह से हम 2 अ, 4 महीने ही मैं रही हूँ उनके साथ में। और उसमें भी मुझे जैसे अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ आपको कि क्यों मुझे लगता है? तो जिस तरह से मैं देखती हूँ कि जो मेरी अ, सासू माँ है, उनका बॉन्ड जैसे मेरे जेठानी के साथ में है, तो वो उनसे अ, बहुत हँस-हँस के बात करती हैं। बहुत नॉर्मल अ, बिहेव करती हैं। लेकिन अगर मैं उनके पास जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। और वो बहुत मतलब जो भी चीज़ें मुझे बताएँगी या जो भी बातें मेरे से करेंगी, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो उनका फेस ना बहुत सीरियस हो जाता है। तो मैं उनसे पता नहीं क्यों मैं थोड़ा-सा कटाव-सा महसूस करती हूँ और मुझे मेरे मन में यही आता है कि मतलब वो सबसे तो हँस के बात कर रही हैं तो मेरे से अ, क्यों ऐसे अ, व्यवहार कर रही है। और मैं पता है? मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे ये बोलूँ तो शायद वो उनको अच्छा लगेगा। मैं उनसे ये सारी बातें कर लूँ। बट अ, वही है कि मेरे को इतनी बातें बनानी नहीं आती है तो मैं उनके सामने नहीं रख पाती हूँ, और जिसकी वजह से मुझे अस्वीकार्यता का संघर्ष उठाना पड़ता है।
जी। हुँ। जी। जी। जी। हुँ, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अभी आप बहुत कम समय उन लोगों के साथ बिता पाई हैं, तो और जो आपकी जेठानी है उनके साथ अच्छा वो है तो उन आपकी जेठानी कितना समय उनके साथ बिताती हैं?
जी। हुँ। अ, वो तो वहीं रहती हैं मम्मी के साथ में मम्मी-पापा के साथ में ही रहती हैं वो। तो वो कंटिन्यू उन्हीं के साथ में हैं इतने सालों से। मुझे पता है उनका बॉन्ड होना लाज़मी है क्योंकि वो कंटिन्यू उनके साथ में रहती हैं, लेकिन अ, मुझे ना थोड़ा-सा डिफ़रेंस देखने को मिलता है कि एक के साथ दूसरा अ, व्यवहार होता है और दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार होता है। तो कहीं न कहीं फिर मैं ना अ, काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोचने लग जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं तनाव भी फ़ील करने लग जाती हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। अ, फिर अ, चीज़ें वही है समझ नहीं आता लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम से रह रही हैं इस वजह से उनका बॉन्ड उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जी। हाँ, जी बिल्कुल। साथ में रहते हैं तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ज़ लाज़मी है। और ये बताइए कि आपको किस तरीके की बातें ज़्यादा परेशान करती हैं? जैसे कि आपने बताया कि मतलब उनसे ज़्यादा हँस के बात करती हैं आपसे नहीं करती, ये परेशान करती है या कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मनमुटाव हो जाते हैं अ, या होता है ना कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती हों उनकी अ, इस तरीके की भी कोई बातें हैं क्या?
जी। जी हाँ, हाँ, हाँ ऐसा अ, हुआ है काफ़ी बार और अ, जैसे मुझे बस ये लगता है कि अ, वो जैसे अ, उनके साथ रहती हैं मम्मी, वैसे मेरे साथ भी रहें, मेरे साथ भी हँसी-मज़ाक करें। तो अ, मैं जैसे कोशिश भी करूँगी, तो मम्मी मेरे से बिल्कुल भी नहीं हँसती हैं और मम्मी का टारगेट बस र ये रहता है कि वो मुझे काम बता सकें और वो मुझे काम बताती रहती हैं और जब मेरी जेठानी आती है, तो वो उनके साथ बड़े अच्छे से हँसी-मज़ाक करती रहती हैं। तो मेरे मन में ये थोड़ा-सा उँ बहुत मुझे बुरा भी लगता है कि अ, मतलब मैं उम, आपसे बात करना चाह रही हूँ, इतना हँसी-मज़ाक करना चाह रही हूँ औ और आप बहुत सीरियस हो मेरे साथ में। और बाकी अ, मैं मैंने एक चीज़ और नोटिस करी वहाँ पे कि अ, जब मैं जाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं उनको ये बना के खिलाऊँ, मैं उनको वो बना के खिलाऊँ, तो मैं तरह-तरह की डिशेज़ बनाती हूँ उन लोगों के लिए और जब भी मैं मतलब जैसे मेरे ससुर हैं, मैं उनको देती हूँ तो उनको अ, वो तुरंत बोलते हैं कि, "तुमने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है।" लेकिन <chuckles> जो मेरी सास है, वो तुरंत ये भी चीज़ें बोलती हैं कि, "नहीं, इसमें थोड़ा-सा ना ये कम डाला है तुमने। ये ज़्यादा डाल दिया है तुमने।" तो मैं अपनी तरफ से <swallows> बहुत एफ़र्ट लेती हूँ कि मैं एडजस्ट कर पाऊँ वहाँ पे, बट मुझे सामने से ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। तो अ, मैं अ, स्वीकार नहीं कर पाती हूँ वहाँ पे। जी।
हुँ। जी, मैं समझ सकती हूँ और वैसे आपका लक्ष्य मैं जानना चाहूँगी, और साथ में इ मुझे ये बताइए कि जैसे आपका लक्ष्य क्या है कि आप सबके साथ मिल-जुल के बढ़िया से रहें? और जैसे कि आपकी दूरी जो है मतलब आप दूर क्यों रहती हैं? थोड़ा-सा ये भी मुझे बताइए।
जी, अ, मैं मेरा लक्ष्य यही है कि अ, अ, मैं जब भी उनके पास जाऊँ, तो मुझे लगता है कि वो उनके साथ जैसा व्यवहार कर रही हैं, वो मेरे साथ भी वैसा ही अ, व्यवहार करें और हँसी-मज़ाक करें। और मैं जैसे अ, बहुत बातें सोचती हूँ कर ये एक मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ, तो वो मेरी बात को भी उतना ही तवज्जो दें, जितना उनकी बातों को देती हैं वो। और बाकी मतलब मुझे ये लगता है कि मैं इतना एफ़र्ट लेती हूँ सब चीज़ें करने में और जब सामने वाला एफ़र्ट लेता है, तो वो सोचता है कि हाँ उधर से भी थोड़ा-सा एफ़र्ट आए, तो रिलेशन अच्छा चलता है। बट उधर से मुझे इतना नहीं दिखता, तो मैं कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ। तो मुझे बस इतना लगता है कि मैं ज़्यादा सम्मान नहीं चाहती, लेकिन बस ये है कि जितना उनको दिया जा रहा है, उतना सम्मान अ, तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ, मुझे भी दिया जाए। बट मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाती हूँ, तो मुझे उतना सम्मान मिल पाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं और कहीं न कहीं मेरे अंदर संघर्ष सा चलता रहता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ? क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इन सब क्या क्यों-क्यों हो रहा है, इन सब के बीच मैं इतना ज़्यादा फँस जाती हूँ और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तनाव भी फ़ील करने लग जाती हूँ।
जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ और देखिए, जो मैं आपकी स्थिति समझ पा रही हूँ ना, आप जो तुलना कर रही हैं अपनी अ, जेठानी से अ, मुझे लगता है, देखिए, तुलना करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, ठीक है, एक घर है जहाँ पे 4 लोग होते हैं और चारों लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, समान व्यवहार मिलना चाहिए। और ये देखिए अ, ये सोचना आपका ठीक है, जायज़ है कि आपको भी वैसा ही सम्मान मिले। जायज़ है। लेकिन देखिए आपको ना थोड़ा-सा अपनी जेठानी को भी आकलन करना होगा कि वो किस तरीके से अपनी सासु माँ के साथ रहती हैं, उनके सारे कार्यों को करती होंगी। है ना? और देखिए, वहाँ जो जुड़ाव है क्योंकि वो प आपसे बहुत पहले से वहाँ पर हैं। तो होता है ना कि देखिए अ, जो बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं, हर समय साथ में रहते हैं, एक दूसरे के दुख-सुख सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ भावनाएँ शेयर करते हैं एक दूसरे से, है ना? और एक दूसरे के कार्य भी करते हैं कहीं न कहीं। तो देखिए, वहाँ जो जुड़ाव है, वो बनाने में हो सकता है कि वो जुड़ाव ज़रूर आए अ, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर आपको देना पड़ेगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है।
जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी।
क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी किसी को सम्मान नहीं मिल सकता, है ना? सम्मान और प्यार जो होता है, वो कहीं न कहीं कमाना पड़ता है। जैसे माने कि आप जो सासु माँ को सम्मान दे रही हैं, तो वो भी उनको कह सकते हैं देखिए बड़े भी हैं, तो बड़ों को अगर सम्मान चाहिए, तो होता है ना कि भई, सम्मान अगर दिल से सम्मान एक तो देखिए आपके व्यवहार हैं, स संस्कार है जो कि आपको सम्मान देना है। एक होता है कि दिल से सम्मान देना कि वाक़ई में, वो आपको बहुत प्रेम करती हैं और आप उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। ये वाला जो दिल का जुड़ाव होता है। तो देखिए, दिल का जुड़ाव जो हमेशा ना धीरे-धीरे बनता है। है ना? तो मुझे लगता है कि देखिए, आपको अगर वाक़ई में आप चाहती हैं कि बिल्कुल अच्छा-सा वहाँ का माहौल हो और आपको भी उतना ही अ, सम्मान और प्रेम मिले, तो मुझे लगता है थोड़ा आप धैर्य रखें और साथ में एक बार देखें, आकलन करें कि उन दोनों के रिश्ते में ऐसी क्या खूबी है जो
जी। हुँ, हुँ। जी।
अपने आप को भी आप होता है ना कि हम खुद को भी थोड़ा-सा आकलन करते हैं कि, "ऐसा मैं क्या कर रही हूँ और ऐसा वो क्या कर रही हैं?" थोड़ा-सा वो वाली तुलना करिए। ये तुलना करने की बजाय अ, "सम्मान केवल मिले मुझे" वैसा। उसके बजाय वो भी तुलना करिए साथ में कि वो क्या करती हैं और आप क्या छूट जा रहा है आपसे, है ना? वो किस तरीके का व्यवहार करती हैं। ये भी आप तुलना करके देखिए और बाकी खुद का भी आप एक अपना औरा बनाइए। देखिए, हम ना तुलना करने की बजाय अगर खुद के अ, उस पे काम कि आप उनकी थोड़ी-सी केयर करें, उनके पास जाएँ। अगर उनसे पूछें कि, "मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है, सब कुछ है? आपको कुछ चाहिए तो नहीं?" अ, मतलब उनकी केयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना आप क्योंकि देखिए बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं ना, उनको थोड़ा-सा अ, बातचीत और उनको अपनी केयर अगर कोई करता है तो उनको शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है, ऐसे भी आप बात कर सकती हैं, "आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मैं बहुत दिनों में आती हूँ, आपसे मिल नहीं पाती हूँ।" अ, इस तरीके की आप बातें करिए जुड़ाव बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जुड़ाव बनाना होगा उनसे, है ना? वो तरीके आप वही सम्मान पा पाएँगी क्योंकि अगर वो एक बहू को सम्मान दे रही हैं, तो उनका ये ध्येय तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि मतलब दूसरी को वो नहीं देना चाहती। बस वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है आप लोगों का। है ना?
हुँ। जी। जी, जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी, जी। जी आ
रोज़ का शन आप कैसे बना सकती हैं?
जी। जी, आपने ये जो अ, बात बोली कि अ, जुड़ाव बनाना पड़ेगा, ये अ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ और मैं अब जब भी जाऊँगी तो मैं अ, ये सब चीज़ें ही करूँगी ज जैसा आपने मुझे सलाह दी है। और मैं जुड़ाव बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और साथ ही साथ मैं ये भी देखूँगी कि अ, अ, कहाँ मेरे से अ, कमी रह जा रही है जैसा कि आपने बताया और उसे फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपकी सलाह मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।
ओके। जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई आपकी मदद करके और उम्मीद है कि मेरी जो सलाह है, वो आपके काम आए और एक आप अच्छा पारिवारिक जीवन बिता पाएँ जैसा आप चाहती हैं। और मैं यहीं उपस्थित हूँ, अगर आगे भी आपको कभी सलाह की आवश्यकता हो।
जी, धन्य